Mhm. Ich meine, den Vorteil, den das Ganze hat, ist, dass es bei dir direkt in dem Komplex ist, ne? Du musst nicht erst irgendwo hingehen, du musst nicht erst in irgend 'n Gym gehen, so, das heißt, das ist in dem Fall schon zeitsparend für dich, weil du dann nicht extra einen Anfahrtsweg oder Anlaufweg hast, sage ich mal so. Ähm, was du ja vielleicht machen kannst: Du kannst es ja, sage ich mal so, peu à peu, so 'n bisschen, ähm, aufbauen für dich, ne? Dass du zum Beispiel sagst, du fängst jetzt erst mal damit an, wenn du z vielleicht zwischen deinen Meetings, zwischen deinen Zoom-Meetings so 'n bisschen Pause hast, dass du sagst, du gehst einfach raus und gehst erst mal 'ne Runde um 'n Block, gehst 'n bisschen spazieren, ne, dass du da vielleicht schon mal so 10, 15 Minuten erst mal hast. Und dann schaust du, ähm, ob das sich- sage ich mal- mit deiner Tagesbalance so gut einbinden lässt. Und vielleicht auf deinem Weg, sage ich mal, um den Block drum herum, ähm, lernst du dann vielleicht auch sogar noch Leute kennen, die du vielleicht die vielleicht bei dir irgendwo im Komplex wohnen oder da, ne, irgendwie in der Nachbarschaft. Und dann könntest du sogar vielleicht jemanden finden, der da vielleicht mal Lust hat, mit dir irgendwann- weiß ich nicht- in der Woche, Nachmittag, ähm, mit Basketball mit dir zu spielen. Zu zweit macht's ja immer mehr Spaß, ne? Auch wenn man's alleine machen kann, aber klar, zu zweit macht's immer mehr Spaß. Vielleicht findest du, ähm, 'ne andere Dame, die in, äh äh ne, da in deinem Komplex mit wohnt und die da, sage ich mal, eigentlich auch vielleicht auf der Suche ist nach jemandem, mit dem sie das machen kann, ne? Und, ähm, dann kannst du das vielleicht einfach mal ausprobieren und wie gesagt, erst mal so mit kleinen Schritten, in wahr im wahrsten Sinne des Wortes mehr oder weniger, mit kleinen Schritten anfangen. Ähm, erst mal, ähm, mit dem Spazierengehen und dann einfach mal schauen: Vielleicht findest du wirklich jemanden da, äh, mit dem du diese Sportarten da wahrnehmen könntest, die, ähm, eure Gemeinde da anbietet, ne?
Genau. Mhm. Genau. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, das Ja, das ist 'ne gute Idee. Ja, und, äh, das total gute Idee, weil es gibt sogar das ist so 'n großer Komplex, da ja, da, ähm, gehen die Leute mit den Hunden spazieren. Ich meine, ich habe jetzt keinen Hund, aber da gibt's sogar so kleine Spazierwege, dass ich vielleicht, ähm, so, äh, auch mal kurz hier im Komplex rumlaufen könnte. Und da treffe ich dann ja definitiv Leute, die auch hier wohnen, wo ich ja dann mal so fragen könnte, ne? Also, das ist 'ne super Idee. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich, ähm, irgendwie 'n, äh, Partner für Tennis oder Racketball finde und probiere das mal aus, ne?
Mhm. Genau. Richtig, richtig, ganz genau. Ja, prima.